باقول لك إيه، أنا عايزك كده بقى يعني تقول لي كده، أنت من فريق كده محبّي القهوة والّا من فريق محبّي الشاي؟
لا ما أنا ما بازعّلش حد أنا من الاتنين، أنا القهوة والشاي دي حاجات أساسية في اليوم بتاعي. الاتن القهوة والشاي دول تقريبًا يعني يعتبَروا زَي بعض. ممكن بيختل آه، بيختلف شوية، ممكن يعني كان الشاي أكتر شوية، يعني بتختلف على حسب مراحل، يعني خلِّيني أحكي لك كده، م مختلف شوية من من زمان لما كُنت صغير لحد ما ما ما وصلْت لدلوقتي. يعني كان
أيوه، أيوه. ما فيش فرْق بينهم يعني. إمم. آه. طَب احكِ لي، طَب احكِ لي، تعالَ نبدأ واحنا ص وأنت صغير كده.
هاحكي لك، يعني عايز أقول لك أنا تقريبًا كده <chuckles> كانوا بيرضَّعوني شاي. <laughs> بجد الشاي ده، كانوا بيشرّبوني شاي فعلًا وأنا صغير، آآ لدرجة أنا أنا وأنا من وأنا طفل صغير فعلًا باشرب شاي لأ، يعني الشاي ده بالنسبة لي حاجة
بجد؟! ثانية، ثانية. شاي شاي بلبن مش شاي سادة، والّا سادة؟
لا، لأ، شاي عادي. لا، لأ، طبعًا هو مش مجازًا، حتة يعني رضّعوني شاي ده وأنا صغير، ما هياش بال بالمجازًا، بس أنا قصدي باشرب من وأنا صغير، يعني من وأنا من وأنا طفل لسه مثلًا صغير جدًا، الأطفال مثلًا 4 5 سنين، 3 سنين بيشرب شاي، دلوقتي المفروض ده غلط، يعني نشرَّب ال ال الأطفال وحاجات دي ما يتعودوش عليه وكده. فأنا من زمان أوي، يمكن عشان أنا عيلتي وأسرتي بيشربوا شاي على طول، ف فأنا فأنا باشربه من زمان أوي، فأنا اتعوّدْت بقى على طول إن أنا بُص على طول شاي، تقريبًا يعني أحكي لك بقى مواقف كتير اللي هو الشاي ده بالنسبة لي حاجة أساسية.
آه، آه، آه. بتهزّر. آه. قُل لي، قُل لي كده. قل لي، قُل لي، قُل لي مواقف كده، عايز أسمعك.
يعني هاقول لك مثلًا حاجة بسيطة، آآ أنا وصلِت لمرحلة وأنا في ال في الثانوية العامة مثلًا، لمّا كنت باذاكر عايز أقول لك إن أنا كنت باجي مثلًا باعمل كوباية الشاي مثلًا كده، أو مجّ الشاي، وبادخُل أذاكر. عايز أقول لك إن أنا قبْل الكوباية في آخر بُق كده، آخر خلاص الكوباية هتخلَص، باكون ولَّعت البوتاجاز عشان أعمل غِيرها، غير الكوباية دي. آآ بجد والله يعني يعني تقريبًا طول ما أنا آآ وعايز أقول لك إن أنا الوقت ده، القهوة ما كانتش معايا أوي. اللي هو اللي هو كان شاي بس. آه، ما ما كنتش باشربها كتير يعني حاجات بسيطة. ال الشاي لأ، يعني كان فعلًا، كان الشاي ده أساسي معايا طول اليوم، لازم أشرب طبعًا بعد الوجبات كلها، بين الوجبة والتانية، حاجة أساسية.
إمم. بجد! للدرجة دي؟ <laughs> آه، ما كنتش بتشربها كتير يعني. طب على كده بقى، كانوا بيلقّبوك أيه في البيت يعني؟ بل بسبب إن أنت بتشرب شاي كتير كده؟
ا آه، طبعًا، بُص أنا أنا معروف عني إن أنا الشاي، وكنت برضو ملِك الشاي في إن أنا أعمل شاي بقى. أنا كان كان كان عندي موهبة بصراحة جامدة جدًا في عمايل الشاي.
آه، كمان.
آآ
يعني ثانية، ثانية، يعني كانوا كن أنت اللي كُنت بتعمل الشاي حلو أصلًا، والّا همّ كانوا بيقولوا لك يعني اللي هو اعمل لنا الشاي عشان فاهم، عشان تخليك تقوم وتعمله وخلاص يعني؟
<chuckles> والله بُص يعني إيه، آآ لأ، مش مش أوي كده يعني بُص، هاقول لك على حاجة، هو آآ لأ، أنا فعلًا كنت باعمله حلو، هو أ أوقات وأوقات طبعًا يعني. أوقات كنت باعمله طبعًا في البيت، اللي هو كل واحد بيقسّم مثلًا حاجة في البيت كده، مثلًا الأكل والكلام ده، تعالَ اعمل أنت الشاي. آآ بس مع الوقت أنا كنت يعني إيه، لأ، أنا أكتشفت إن أنا أنا فعلًا كنت باعمل الشاي حلو. هو للأسف، أنا باقول لك للأسف، لأن أنا دلوقتي أنا فقدت الموهبة دي، و وزعلان إن أنا فقدتها بصراحة. <chuckles>
بيضحكوا عليك يعني. آه، قُل لي. إمم، إمم. بجد! آه، ما دي مشكلة بقى. طَب أنا عايز اسألك سؤال، يعني بصراحة كده أنت إحنا بنتكلم عن الشاي زمان تمام، أنا عايز بقى أعرف كده، هل الشاي ده كان مرتبط معاك بذكرى كده معيّنة، يعني في البيت عندك، في العيلة، جيران، يعني موقف كده معيّن ما تنساهوش أو حاجة زي كده؟
آه. آه، طبعًا يعني مثلًا، بُصّ، كل أما يحصل اجتماعات أو كده، في حد مثلًا زيارة أو حاجة زي كده، كان في ال دايمًا دايمًا مُرتبط معايا مثلًا بعد إيه، متجمعين مع بعض كده وقاعدين مثلًا العيلة كلنا ما عيلتي كلها قاعدين مثلًا، آآ، نقعد نشرب الشاي مثلًا مثلًا بعد العصر كده قاعدين، قاعدين في البلكونة مثلًا نشوف الجو الحلو ده في ال سواء في الصيف أو حاجة، اللي هو جو حلو، آه. فمُرتبط بذكرى حلوة بصراحة، كانت كانت عادات حلوة، اللي هو أنا مثلًا، تعالَ نقعد نشرب الشاي بعد العصر كده، على طول. غير بقى ال آآ حد بقى من مثلًا لو في حد برضه من الجيران مثلًا كان بصراحة كان ليَّ، آآ، شوية جيران كده يعني كانوا كويسين جدًا بصراحة، كان بييجوا على طول مثلًا معانا كده كل كل يوم، بيقعدوا معانا ف بالليل بقى آه، بعد العشا مثلًا كده، نقعد ن نسهر شوية مع بعض أو كده، فكان مُرتبط بحاجة حلوة يعني. آآ، عايز أقول لك إن أنا كمان حتى، يعني إيه، كان في مُرتبطين آآ، ب بالشاي إن هم كانوا بييجوا يطلبوا مني الشاي، مني. يعني لسه باقول لك، أنا عندي الموهبة دي، كانوا بيطلبوا مني الشاي فعلًا.
آه، جو الهوا. آه. ممكن تعمل لهم شاي وكده. حلو أوي. آه، <giggles> كان يعني ثانية يعني أنت موهبتك في عمل الشاي، وصلت للجيران كمان؟ ياه!
آه، يعني عايز أقول لك، إن إن إن هم حصلت معاهم مرّة إن هم جُم مرّة، آآ، ف فانا اللي عملت الشاي فهم ح عملت الشاي بصراحة. لأ، هو الشاي كان فعلًا حلو أوي، لدرجة إن هم يعني عجبهم الشاي، بقوا كل أما ييجوا مثلًا، حتى لو أنا مثلًا مش فاضي أو كده، لأ، آآ أست است استنوا لما أنا مثلًا أكون أفضى أو جيت مثلًا كده: "اعمل لنا أنت الشاي." حتى لو شربوا، يشوفوني مثلًا: "اعمل لنا شاي تاني."
قُل لي، قُل لي. ياه للدرجة دي! ده الموضوع ده أنت فعلًا ملك الشاي زي ما أنت بتقول فعلًا معاك حق.
آه، فعلًا والله. آه، ب ب بس للأسف بقى، باقول لك أنا للأسف والله فقدت الموهبة دي، للأس أنا نفسي زعلان من إن أنا ما بقيتش عارف أشرب كوباية شاي حلوة يعني، <chuckles> ف فقدتها للأسف.
<chuckles> يعني ما فيش حد عندك في البيت بيعملها حلوة كده غيرك خلاص دلوقتي؟ يعني أنت بتقول أنت فقدتها دلوقتي بقى كده، ما فيش حد في البيت؟
لأ، آآ في بيع فبيعملوها بس بقى الشاي ده هو العادي يعني، م مش يعني، آآ اللي هو اللي هو عادي بقى. آه، يعني في أوقات كده أنا أقول لك هاجيب لك مواقف تانية، اللي هو آآ يعني حتّى أنا بعد ما فقدت الموهبة دي برضه، إن هو كان في آآ، آآ، كنت كنت بازور حد وكده، ف فأنا شربت كوباية شاي كده عجبتني جدًا، جدًا، جدًا بصراحة، اللي هو فكّرتني بأيام ما كنت باعرف أعمل شاي حلو. لدرجة أنا آه، أنا كان نفسي أقول لهم ادّو ه اعملوا لي شاي تاني بس، طبعًا كنت مُحرج ما كانش في العلاقة العلاقة ما كانتش اللي هي أوي. آه، م ما كناش قريبين من بعض أوي أو كده يعني حتّة إن أنا أطلب حاجة زي كده تاني يعني. ف فعلًا كان نفسي أقول لهم يعني يعملوه تاني.
آه، مش مميز زي ما أنت قُل لي، قُل لي. للدرجة دي! <laughs> أيوة، اتحرجت. طب هاسألك سؤال بقى، عارف أنت اللي هي كوباية ال كوباية الشاي كده المقدسة، أنت بالنسبة لك بقى، في كوباية معينة كده بتعتبرها مقدسة بتاعتك على طول كده، يعني كوباية شاي كده؟
ده دي دي حاجة أساسية، عندي مج للشاي ده، بُص المج بتاعي ده تقريبًا، أنا ما باعرفش أشرب الشاي بُص أنا أنا ما أعرفش هو إيه السر في ده، أنا نَفسي مش عارف. لكن أنا مثلًا مج مثلًا الشاي بتاعي باشرب فيه، لازم آه، يعني حتى لو مش موجود أقعد أدور عليه. يعني ب بادخل مثلًا المطبخ كده آه، ما ما باعرفش اشر يعني إيه، أنا ب مش عارف في إيه؟ بس أنا باحس إن هو الشاي في المج ده طعمه مختلف، لكن إني أروح أجيب بقى حاجة تانية مثلًا من آآ، كوباية تانية أو أي مج، تاني باحس إن هو مختلف بصراحة.
امم. للدرجة دي! أيوه، أيوه، فهمتك.
خليني أحكي لك بقى حتة ال حتة القهوة، لمّا آآ، آآ ي آه، سِبْت بقى الشاي مثلًا شوية كده اللي هو إيه، أ أو مش سِبْت الشاي، اللي هو ابتديت بقى أدخُل في القهوة شوية. لمّا ب يعني تقريبًا القهوة دي ع يعني جات معايا مع وقت الشغل بقى، اللي هو بقى و وقت ما جيت من الشغل أو يعني
آه، قُل لي بقى، قُل لي. لما بدأْت بقى تكبر وكده، صح؟
آه، اللي هو أكبر بقى وفي شغل بقى ولازم أصحى بدري بقى كل يوم والصبح والكلام باروح الشغل مش فايق، الحاجات دي كلها فنجان قهوة على الصبح كده، بعد الظهر وك اللي هو حاجة تفوّقني، فابتديت بقى اللي هو أشرب القهوة. آآ، يعني فبقيت باشربها اللي هو دلوقتي تقريبًا يعني إيه، شوية، شوية ت القهوة التركي العادي شوية، شوية في القهوة الاسبريسو اللي هو بقى أنا عايز حاجة تفوّقني خلاص، اللي هو بابقى دماغي كده بتنام عايز حاجة تفوّقني، فب اض اضطريت بقى إني أدخُل بقى الحاجات الاسبريسو بقى، والحاجات اللي هي ال إيه شديدة شوية. آه، تقيلة ب شوية بصراحة.
إمم، إمم. الحاجات التقيلة. إمم. طَب جميل أوي، طَب خليني بس أسألك سؤال كده يعني، أنت بالنسبة لك إيه الفرق بين القهوة والشاي بالنسبة لك دلوقتي كده، من ناحية المزاج بقى وال يعني من ناحية المزاج؟
بُص هاقول لك يعني أنا مثلًا حاليًا دلوقتي، آآ، آآ أنا من كتر مثلًا شُربي للشاي والقهوة من زمان، ف أوقات كده باحس إن أنا فقدْت ال ال المفعول بتاعهم عليّا في حتّة الصحيان. اللي هم مثلًا يعني أي ا إن أنا أشرب الشاي والقهوة فيفوّقوني والكلام دَوَّة، قهوة معيّنة. فاللي هو، يعني ممكن أوقات أشرب كوباية شاي وأنام عادي دلوقتي. مام آه، اللي هو
أيوه، فهمتك. بجد! الأوّل كانت بتفوّقَك، عادي.
آه، طبعًا، اللي هو أوّل ما أوّل أما أبتديت أشرب الشاي والكلام ده والقهوة، فآه، فنجان قهوة مثلًا ممكن يفوّقني، كوباية شاي ممكن تفوّقني. دلوقتي لأ، أنا ممكن أشرب فنجان قهوة التركي آه، بالضبط، اللي هو ممكن فنجان قهوة كده التركي كده وأنام. حاجات معيّنة اللي بقى اللي بتفوّقني، زي زي ما قُلت لك الاسبريسو، حاجات الأمريكانو الحاجات دي آه، دي بتبقى شديدة شويّة، اللي هو آآ، مفعولها آآ دلوقتي معايا ممكن مثلًا صح يفضل مصحّيني لح لتاني يوم. لو مثلًا الأمريكانو والحاجات دي، الأمريكان كوفي والحاجات دي. ف
دلوقتي ما فيش حاجة بتأثر. إمم. أيوه، النوع الجي أي الأنواع دي يعني.
إمم، فدِي ممكن أشربها عشان لو عايز أفوق. أما لو المزاج بقى مثلًا، ممكن أوقات كده مزاجي يهفّني كده عايز أشرب يعني إيه، فنجان قهوة تركي، بس ده عشان إيه؟ هو طعمه عجبني، مش عشان إن أنا أفوق.
آه، عشان أنت بس يعني الطعم عاجبك، مش أكتر يعني، إمم، جميل أوي. طب باقول لك إيه باقول لك إيه كده، يعني تعال كده نتعمق شوية بقى، عايز أخدك كده أسألك سؤال بقى حلو، في ريحة في ريحة معينة كده للقهوة أو الشاي بتفكرك بحد دايمًا يعني؟
آه، بالضبط. اتفضل. بُص والله، هي آآ، ريحة الشاي ده زي ما قلت لك يعني إيه، م من من ال من الحاجات ال ال الحلوة في الشاي أو كده لما اذكر كنت باعملها، آآ أنا كنت باعمل حتة شاي ب آآ، ب بطريقة معينة اللي هو مش الشاي كشري بقى والَّا ال والَّا الفتلة والحاجات دي لأ، اللي هو الشاي عارف أنت الشاي المغلي، تحط الشاي وتحط ال ال الشاي عليه الناشف ولحد ما يتغلي كده، فأول ما ييجي يفور كده بيعمل ريحة حلوة أوي. آآ الريحة دي بتختلف على حسب طريقة عمل الشاي. أنا في ريحة كده بصراحة بتفكرني بعمي، لإن هو كان كان ب كان بيعملها بصراحة حلوة أوي، آه، ب مميز إن هو ريحة الشاي دي بتفكرني بصراحة ب يعني إيه، أيام ما كنا صغير، وكده كنا بنروح عنده وكده ف أ أ ري الريحة دي كانوا بيعملوها عندهم، بصراحة يعني كانت ذكريات جميلة أوي، اللي هو أيام الطفولة بقى والحاجات دي. آه، كانت أيام الطفولة بقى والأيام الحلوة اللي هو الأيام الأيام الجميلة بتاعة الزمان.
جميل، آه. جميل، آه. كان هو المميز بيها. ما تشمهاش في حت في مكان، غير المكان ده. إمم، تشمهاش في مكان غير طيب والله على فكرة، كويس إن أنت فاكر الذكرى دي، وكويس على فكرة إن أنت أصلًا مميز عمك، بفكرة إن إن ريحة الشاي دي دايمًا كان هو اللي بيعملها، فدي أصلًا يعني ذكرى جميلة بأمانة اللى أنت بتحكيه ده. طب، خليني أقول لك حاجة طب كده، أنتَ بتحس بقى الطعم كده، بيختلف حسب الحالة النفسية بتاعتك؟
يعني بُصّ، هو إيه، آآ ممكن العكس شوية، اللي هو الطعم نفسه يف يزو يفرق في الحالة النفسية. اللي هو مثلًا أنا لو مودي مثلًا، آآ، متضايق شوية، مش مبسوط أو حاجة زي كده، مش رايق، ممكن كوباية شاي حلوة كده طعمها حلو كده، تبسطني. آه، تعدل مزاجي كده بُصّ، يبقى مزاجي رايق وزي الفل. آآ، ممكن يعني ممكن أوقات كتير كده، أعمل شاي مثلًا أعمل لنفسي كوباية شاي، بعد كده أما أعملها باحس إن الكوباية مش حلوة، باحس إنها مم يعني في في حاجة غلط فيها، آجي تقيلة بقى، آآ حطيت السكر زيادة أوي، حجات زي كده. أوقات زي كده أوقات كده باروح بُصّ، باكُبّها بصراحة وأعمل غيرها، اللي هو لأ، أنا ليه ليه اللي هو بح أحس إن أنا ه يعني إيه، ع هو هو أنا هاكدر نفسي ليه؟ أنا كوباية شاي هاشربها ما يعني ما هو ما أشربهاش وهى تقيلة أو وهي بايظة لأ، باعمل غيرها. باحس إنها ممكن مثلًا، ممكن تعكر مزاجي. آآ غصب عني والكلام ده، لأ، يعني أشرب كوبايات حلوة كوباية شاي حلوة كده، تضبط مزاجي.
تعدِل لك المزاج. للدرجة دي! <laughs> معاك حق، آه. أيوه، أيوه طب بما إنك يعني إنت من محبِّي كده القهوة والشاي، يعني بالنسبة لك الاتنين واحد كده بقى. طب فيه مناسبة بقى كده معينة بتفتكرها دايمًا كده مع القهوة أو الشاي؟
بُصّ، والله هو يعني إيه، ال حتة زي ما قلت لك، بتاعة ال القعدة مثلًا كده مع على ال مع مع الجيران أو كده مع أهلي كده، بعد ال آآ بعد الضهر مثلًا، بعد العصر، آآ كل يوم في البلكونة والحاجات دي، في منها تانية ال الغدا اللي بعد الجُمعة، زي كده، في بعد الغدا بعد الجُمعة، لازم نقعد نشرب شاي فيها. في رمضان طبعًا
يعني رمضان يعني مثًلا رمضان يعني مثلًا رمضان، رمضان من المناسبات يعني الحلوة كده، ما بيفكركش دايمًا؟
آه، طبعًا. يعني أنت ال ال أنا عاوز أقول لك، رمضان كواحد بالنسبة لي مثلًا، بيشرب الشاي كتير وقهوة كتير، فأنت رمضان فبابص اليوم كله، عارف أنت اللي بيقعد يشرب بقى بي بيدخن والكلام دوَّة، اللي هو بُصّ بيبقى خلاص، اللي هو جاي أول بيفطر على ال على <chuckles> على ال على السجاير والكلام ده. أنا لأ، كده نفس السجاير ال الشاي ده، عايز أقول لك إن أنا ممكن أ أصحى الصبح م اللي هو الفجر كده، إن أنا أتسحَّر لو لو ما شربتش شاي، بص ممكن بقى وص خلاص بقى، إن هو آآ، ب ب بيتنكد بقى وبص، لأ، لازم الشاي ده أهم حاجة. اللي هو أحس وخصوصًا في مناسبات تانية هاقول لك حاجة تانية، في ال الأكلات مثلًا معينة كده، لازم آكل أ أشرب وراها شاي، زي أكلة السمَك. السمَك دي أنا أقول لك إن أنا حاجة غريبة، أنا لو ما شربتش شاي بعد السمَك، ممكن أفضَل عطشان ما أعرفش ليه.
آه، الكوباية بقى اللي بعد الفطار دي. ما تعرفش تكمِّل صيام. قُل لي، قُل لي. بجد، والله؟ يعني ما ما يعني آآ، حاجة أساسية، بالنسبة لك.
آه، يعني يعني أنا آه، يعني بش بص، أنا لو ما شربتش شاي ممكن أقعد أشرب في مَيَّة، أشرب في مَيَّة بص يع ب يعني باشرب مَيَّة وما بارتويش، لحد ما أشرب شاي. شربت شاي، خلاص كده اللي هو إيه، ح يعني رِجعْت لحالتي تاني.
إمم، إمم، فهمتك، فهمتك. طب حلو يعني حلو إن هو مرتبط معاك بحاجة زي كده. طب ثانية بقى عايز أسألك سؤال صح، يعني بالنسبة للنكهات بقى أنت عارف في في أنواع جديدة طلعت بقى شاي كده بالنكهات وش وأنواع شاي مخت مختلفة وكده، أنت بقى بتحب تجرب كده نكهات جديدة للشاي مثلًا، والّا متمسك بالقديم بتاعك دايمًا؟
أ لا لأ، جربتهم طبعًا، أنا مرة رُحت كنت رُحت آآ في زيارة كده كنت في رحلة في أسوان، فجبته من هناك. أنت عارف بقى أسوان م مشهورة بالحاجات دي كلّها وال والأعشاب والحاجات دي، فجبت من هناك كذا حاجة جبت شاي بالتفاح وشاي بالخوخ. آه، والله وبصراحة كان عج ع بص و عجبني جدًا. أنا كانت أول مرة أجربه بصراحة كان لأ سخن، كنت باعمله ما بص أقول لك على حاجة؟ أنا ال الشاي ده ما باحبش أشربه بارد. الشاي، أنا دي حاجة عني، الشاي ده لو بص لو لو بِرِد شوية كده لازم الشاي ده يلسع لساني <laughs> علشان اشربه. بجد.
إمم. بجد؟! آه. بيتشرب سخن والّا ساقع أصلًا؟ إمم. بجد! <giggles> أيوه، أيوه. مش ice tea بقى والكلام ده يعني خالص لازم يكون سخن جدًا.
لا، لأ، ما ما بصراحة ما ما ما ما ليش فيه يعني الice tea وكده. آآ لازم معايا الشاي يبقى سخن، فبصراحة النكهات دي شاي بالخوخ وشاي بالتفاح بصراحة كان جامد وحلو جدًا، جدًا، جدًا لدرجة إن أنا أنا ندمت إن أنا ما جبتش منه كتير.
طب حلو أوي يعني، أنت يعني أن أنت لسه أصلًا لحد دلوقتي عندك النكهات دي والّا خل خلصت أصلًا خلاص؟
ما للأسف، ما أنا باقول لك خلصوا للأسف. يمكن أنا أنا أنا نسفتها يعني إيه، الحاجة عجبتني فأخ قاعد بقى عليها على طول، على طول، على طول ولحد ما خلصتها ما كنتش مكتّر بصراحة. أنا قُلت هاجيب بس كده أجرب يعني م م ما كنتش عارف إن هو هيعجبني، فأنا قلت أجرب بس كده. ما لأ، للأسف ما رُحتش تاني بقى، يعني أقرب فرصة كده حد هيروح أو كده لازم أخلّيه يجيب لي معاه.
<laughs> ما جربتش تسافر تاني طب تجيب وترجع؟ أيوه، أيوه جميل. بص بصراحة أنا مش عارف أقول لك إيه والله. الكلام أصلًا عن الشاي ده حاجة حلوة، وإن أنت أصلًا بتتكلم الطقوس وكمان أنت يعني فكرة الصراحة اللي عجبتني أكتر إن أنت افتكرت عمك بفكرة الشاي، إن أنت رابط ال في ربط بينك وبين ال بينه وبينه، بين الشاي يعني وبينك ح بينه بين الشاي وبينه حلوة أوي عجبتني صراحةً يعني. أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة أنا باشكرك جدًا على الكلام الجميل ده كده وأتمنى يعني يكون في ما بيننا كلام تاني قريب كده.
العفو